そうですね、なんか、お話聞いてると、日常生活ではそんなにね、ピキッってなるのも少ないけど、やっぱり、トレーニングで、か加重っていうのかな、あの、おも重さを加えた、その、トレーニング
はい。 はいはい。
ですかね、こう、ちょっと、何キロとか持って、ここう、される時に、ピキッてなりやすいんですかね？
あ、そうですね、もう、その、追い込んだ時ですね、その、追い込んで、もう、限界超えよう、こっから限界を超えてやっていこうって時に、なんか、そうですね、ピキビキってきたりとかして、で、そっから次のセットに入れなくなっちゃったりするので、筋トレの効率自体もちょっと落ちちゃってて、すごい嫌なんですけど。はい。
ああ。 うーん。 ああ、なんか、病院にね、あの、まだ行ってないって理由いう理由もなんか、よくわかります。で、日常生活では、うん、問題なく、やっぱり、過ごせてるって、いいうことがね、そんな、病院に行くまでもないかって、あの、なっちゃうんでしょうねって思うんですけれども、うーん、なんか、でも、やっぱり一度、その、肩と膝については
あ、ほんとですか、はい。 あ、はい。 はいはい。
まあ、病院に行って、その、相談してみて、なんか、もし、なんか、その、スジとかでも結構いろんなスジがあって、例えば靭帯を、ああれ、なんか損傷すると、とても長く時間かかって、とてもまずいみたいな、手術が必要だとかいうこともあるじゃないですか。
ああ。なるほど。 ああ。 あ、ま、そうなんですね。はいはい。
はい、なんか、スジはスジでも、靭帯だと、もう自然に治ることがないとかあるんですよね。
ああ、そうなんですね。はい。はい。
はい。だから、その、外科的な手術で、あの、そこを、その、つなぎ合わせて、あの、ぬ縫い合わせて、つなぎ合わせるっていう処置が、ま、必要になったりとかもあるんで、なんか、もしこのまま、その、今の状況を続けて、ほんとになんか、そうゆう手術が必要になってしまう前に、もし、気をつけれることとか、予防できることとかをが、あったらと思うんで、一回、病院に行ってみるっていうのはどうでしょうか？
ええ。 はいはい。 あ。 はい、そうですね、確かに、やっぱり、今、言われてみると、そうですね、なんか その、自分の知り合いで、なんか、似たような感じがあって、その、その人は手首をやってたんですけど、なんか、ある日、なんか、ふと、そんなに違和感なかったけど、病院に行ったらすごい
はい。 はい。 ええ。
「もし、これ、放置したら、手、動かなくなるよ」みたいな風に言われた、みたいなこともあったんで
あ、そうなんですね。
はい、なんか、やっぱ、今、お話聞いて、すごい、確かに、行った方がいいなと思いましたね。